มัน พวกผมจะแบบว่าเป็น จะเป็นเชิงแบบง่าย ๆ ครับ แบบว่าให้ ให้มันดูมีกิจกรรม ให้ ให้มันดูแบบว่า เออ ให้มันดูก่อความวุ่นวายนิด นิดหนึ่ง คือเราอยากจะย่างหมูไง เออ เพราะว่า เพราะว่าจริง ๆ แล้วการทำอาหารอย่างอื่น บางทีเราก็จะพูดว่า เฮ้ย ไปซื้อเอา แล้วไปนั่งกินมันก็อาจจะง่ายกว่า ไม่ครับผม พวกผมไม่ต้องการความง่าย พวกผมต้องการความลำบาก ต้องการความยุ่งยาก ต้องการให้แบบว่ามันต้องมีเรื่องเกิดขึ้น แล้วเราจะต้องได้ด่าใครสักคนหนึ่ง เพื่อความสนุกปากของตัวเอง แล้วก็วิธีการที่เรียกว่าการใช้เตาอั้งโล่เนี่ย เป็นวิธีที่ก่อให้เกิด เอ่อ
ง่าย ๆ อ๋อ อา อือ อ อา เตาอั้งโล่
มันเป็นเตาฟืนน่ะครับ เออ เตาถ่าน ใช่ ใช่ อา ใช่ มัน มันเป็นอุปกรณ์ที่ ถูกต้องครับ ถูกต้องครับ คือ คือถ้า ถ้าพูดถึงความยากเนี่ย อันนี้มันยากที่สุด การก่อเกิด เอ่อ พฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมกับการกระทำบางอย่างเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ง่าย พอมันมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเนี่ย มันก็จะเกิดเรื่องให้ด่ากันในกลุ่มครับ เขาก็เลยชอบกิจกรรมตรงนี้มาก ก็คือการจุดไฟ <laughs>
อ๋อ เตาถ่านใช่ไหม? อ๋อ ที่พัด ๆ ๆ ๆ ใช่ไหม? อ๋อ มันยากนะคะ มันจุดยากไหมคะ? อืม <inhales> เออ อา ด่ากระชับมิตร <chuckles> ด่ากระชับความสัมพันธ์ เออ แต่เข้าใจ อุ๊ย แต่ว่าเตาอันนี้มันยากจริง ๆ นะ แล้วมันจะคุมไฟยังไง ติด ไม่ติด <chuckles> เออ เข้าใจเลยนะ
ใช่ครับ เรา เราก็ชอบ คือ คือ <chuckles> อ้าว คุณ ก็นี่ไง ความยากมันอยู่ตรงนี้ พอไฟมันแรงเกิน ใช่ไหม พอเราย่างหมู หรือว่าย่างอะไร ที่เราจะกิน แล้วพอมันดำเนี่ย อ้าว มันก็มีเรื่องให้ด่าอีกไงครับทีเนี้ย สนุก
อือ เออ อ๋อ ย่างยังไงหมูไหม้ อืม <chuckles> เออ เออ ก็แปลกดีนะครับผม
อือ อืม <chuckles> มันจะเป็นอย่างงั้น คือ ร คือเรา คือเราอยากหาเรื่องด่า
ใช่ ไม่เน้นหิว ไม่เน้นรีบกินด้วยเนาะ เพราะว่าบางทีจะเห็นแบบว่า เอ่อ บางกลุ่มอะครับ อาจจะ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ อา นัดเจอกัน เดี๋ยวสั่งดิลิเวอรีเลยดีกว่า อะไรแบบเนี้ยเนาะ ก็แบบว่า หรือว่าบางกลุ่มก็จะแบบ เอ่อ เป็นนัด เหมือนจะนัดคุยกัน แต่ว่าเป็นเน้น เอ่อ ป เน้นกินอาหารน่ะนะครับ ก็แบบว่าจะเตรียมเตาอะไรที่มันง่าย ทำง่าย ได้กินเลย ไม่ต้องรอหิว อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อา ของคุณอาจจะเป็นแบบว่า อีก อีกฟีลหนึ่ง ฟิลมีเรื่องราว <chuckles> ใช่
อา อืม อืม อา จริง ๆ ผมคิดว่าทุกคนก็อาจจะประมาณนั้นเนาะ เพื่อความสะดวกสบาย อะไรอย่างเงี้ย แต่ต้องบอกก่อนว่า จังหวัดที่ผมอยู่มันเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มาก เทศกาล ประเพณีอะไร มัน มันก็เลยไม่ได้แบบมีเยอะ คือแบบ โอ้ เทศกาลดนตรีนี่ อา ถ้าพูดถึงเป็นประเพณี ประเพณีทั่วไปของไทยอะ มันก็จะมีเป็นปกติแหละ แต่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันจะถูกเสริมเติมเข้ามาแบบ อะ เป็นประเพณีประจำจังหวัด อย่างเงี้ย มัน มันก็จะเป็นประเพณีใหญ่ ๆ แต่ว่ามันก็จะอยู่ต่างอำเภอออกไป อย่างเช่น ประเพณีไหว้พระ อันนี้ อา ตรงนี้ตรงจังหวัดผมดัง หรือว่าแบบว่า ประเพณีตรงนี้ อา ในอำเภอนี้ดัง อย่างเงี้ย แต่แบบถ้าเป็นประเพณีตรงใจกลางเมืองอะ คือส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเพณีทั่วไปเลยครับ ไม่ได้มีแบบว่า อา ไม่ได้มีประเพณีแขวนโคมเหมือนทางภาคเหนือ ไม่ได้มีการปล่อยโคม ประมาณเนี้ย
อ๋อ ครับ อา อา อืม อ๋อ มันก็คือไม่ได้เด่นมาก อา อา เคยมี ด อา
ใช่ ๆ มันก็จะเป็นประเพณีทั่วไป มันเลยทำให้ พ พวกผมต้องสร้างประเพณีมาเอง <chuckles>